Ouais, voilà, parce que parce que j'ai quand même un volume d'horaire assez élevé, heu, en termes de travail, et du coup, heu, j'essaie de varier un peu justement le le sport pour, heu, adapter aussi, heu, bah, à plusieurs choses, par exemple au climat ou au moment de la journée, heu, si voilà, par exemple, normalement je vais courir, mais que je vois qu'il fait vraiment un temps un p un p un peu pourri, heu, je vais faire du sport chez moi.
Oui, oui, oui. Tu changes, heu, oui, oui tu tu peux t'adapter, heu, oui, oui tu fais pas qu' 1 seul sport, heu, ah oui, bah c'est mieux au moins s tu peux adapter et toujours faire quelque chose, heu, tu as tu as moins de contraintes.
Ouais, voilà. Non, non non. Exactement, ouais.
Et et heu, est-ce qu'il y a il y a quand même des moments où où où par exemple le travail, il il t'empêche vraiment de de de de de de faire ta ta passion? Ou heu, ou ou l'inverse? Où enfin, après, c'est souvent le le travail je pense qui qui empêche de de faire, heu, les les choses qu'on aime mais heu, ça t'est déjà arrivé?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Bah. Ouais, effectivement comme tu dis: «C'est souvent l'inverse» parce qu'on peut pas ne pas aller au travail, mais on peut, heu, ne pas, heu, par exemple, exercer sa passion vu que c'est ça dépend que de nous et on n'a pas de on n'a pas de de re de f de compte à rendre. Ouais donc heu, après, ça m'est arrivé certaines fois oui, parce que, heu, j j'avais vraiment pas le temps ou ou des fois que je me sentais pas, heu, pas bien ou quoi
Mais oui, exactement. Exactement. Malheureusement c'est comme ça, oui.
et puis ça me fait, heu, me sentir assez mal, heu, à ce niveau là parce que parce que justement j'ai j'aime pas en fait quand le travail prend trop de place dans ma vie, et que justement, heu, pouvoir empiéter sur le reste quoi.
Oui c'est

Et moi aussi ça m'arrive de de de de d'être fatigué pour, heu, et de ne pas faire de sport par exemple, mais heu, j'essaye de limiter ça à 1 fois par semaine, donc 1 jour par semaine et pas dépasser ça quoi.
Oui. OK oui, oui, donc tu essaies quand même de t'y tenir, heu, même si tu peux pas tout faire, heu, tous les jours, mais au moins le sport, heu heu, tu en fais vraiment régulièrement quoi. Tu tu arrives, heu, à concilier avec le travail, heu
Ouais. Ouais, en plus moi je travaille de nuit actuellement, donc heu, bah, effectivement, heu, c'est assez compliqué, heu, j'essaye de profiter du soleil aussi la journée, donc heu, le fait de faire du sport dehors par exemple, ça me permet de de profiter du soleil, heu, et du coup je le fais aussi en fonction de ça. Ouais voilà, c'est c'est c'est important effectivement.
Ah, oui. Ah oui, c'est important. Oui oui c c'est important. Oui, du coup tu m'as dit, heu, les jours où, par exemple, la météo est est mauvaise, tu peux, heu, faire du sport, heu, quand même à l'intérieur, donc ça, c'est bien.
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ouais, exactement, ouais, mais j'essaie toujours de de profiter un peu du soleil aussi parce que, heu, parce que le fait de travailler de nuit, heu, voilà ça me ça me décale pas mal, heu, je me lève, heu, généralement vers 14:00 donc je privilégie les activités dehors, heu
Ah oui, eh oui, tu dors, heu oui, oui.
Ouais effectivement oui
Oui, oui, heu, tu tu veux pas rester, heu, enfermé, heu juste travailler la nuit, ensuite, heu, rester enfermé toute la journée à dormir et après retourner à au travail et et ainsi de suite.
Ouais.